والله بُصّ، بكُلّ بساطة يعني أوّل حاجة كده لازم يعملها، يعمل حاجة اسمها زَي ما تقول إيه، آآ حاجة كده أو مبلغ طوارئ، عشان لو حصل أي مشاكل. يعني لازم يجمّع المبلغ ده آه، لازم يجمّع المبلغ ده قبل ما يعمل risk أو يعمل مغامرة بأي حاجة، لأن هو لو عمل مغامرة يكون على الأقل
إمم. أيوه. آه. مبلغ طوارئ. آه، آه. قبل ما يعمل risk، risk بمعنى، risk بمعنى إيه؟
يعني مخاطرة، يعمل مخاطرة بحاجة معيّنة، يعني قبل ما يعمل مخاطرة أو يخاطر ب بالفلوس اللي معاه، لأنه طبعًا إيه، إن هو يحطّهم في مشروع برضه دي خلّي بالِك مخاطرة خلّي بالك مخاطرة، ليه؟ المشروع يفرِق ممكن ينجح وممكن يفشل، لو فشل خلاص أنت خسرت فلوس، آه مش هتخسر كُلّ الفلوس، بس هتخسر جزء كبير منها، لأن برضه
حلو. أيوه. تمام. تمام. يعني أنت بتقول له خلّيك عند عندك رُوح المغامرة، مثلًا؟
بالضبط، رُوح المغامرة وفي نفْس الوقت يكون عامل حسابه إن هو حاطط لنفْسه مبلغ طوارئ زَي ما بيقولوا كده اللي هو يعني إيه، عشان لو حصل مشاكل
إمم. أيوه. طَب هل أنت مش مؤمن بدراسة الجدوى مثلًا؟ يعني قبل ما ما مثلًا آه، آه. اللي هي ال اللي هي اللي هي النفع والضرر اللي ممكن يعود عليك مثلًا من هل أنت فعلًا عملت كده يعني، أ أنت عملت كده في تجاربك اللي أنت كنت بت مرّيت بيها؟
لأ، طبعًا مفيدة. مفيدة، مفيدة دراسة الجدوى بس أيوه، أيوه. لأ، صراحةً لأ. أنا م أنا مؤمن بيها آه، مؤمن بدراسة الجدوى بس ما عملتهاش، يعني أنا ما جرَّبتش إن أنا أعمل دراسة جدوى. طبعًا.
آه. بس ممكن تنصح بيها غيرك، ممكن تنصح بيها غيرك آه حلو، جميل.
طبعًا. على الأقل أنا خاطرت مثلًا ومِشيِت معايا كده، أنا ما أعرفش هو ممكن يمشي معاه إيه أو ممكن ت ممكن ما تمشيش، فلازم لأ، يعمل برضه دراسة جدوى عشان يع يعني زي ما يقولوا يأمِّن نفْسه أكتر. فأنا شايف فعلًا دراسة جدوى مفيدة. تالت حاجة طبعًا إن هو زَي ما قُلت لك يخاطر، آآ تالت حاجة إن هو لازم زَي ما بيقولوا إيه، <tsk> آآ لازم يشوف يحدِّد هدف، يحدِّد هدف هو عايز إيه، يعني هو في الآخر آه.
تمام. حلو. حلو. اهم. حلو. نصايحك جميلة، نصايح جميلة ومُفيدة فعلًا. همم، همم.
يعرَف هو عايز يوصَل لإيه في الآخر، يعني مش اللي هو بيجمّع مبلغ وخلاص أو بيجمّع فلوس وخلاص، لأ، يعرَف هيستثمرهم في إيه بعد كده.
طيب أنا بقى في سؤال عندي هنا كده سؤال جميل كده أسأله لك يعني، سؤال رُفيّع كده، أنت خلاص مشيت و وفي خطواتك وكده وحقَّقت ثروتك، اللي أنت حقَّقتها دلوقتي، ثروتك دي هتعمل بيها إيه بقى؟ إمم.
آه، اتفضل. طبعًا. أنا باصرِف ب باصرِف على نفْسي، يعني أنا فكري تف فكري اللي هو إيه، آآ أنا دلوقتي شغال تمام، وباخد 5000 جنيه، طَب أنا ليه ال5000 جنيه ما يج ما يجوليش من جُهد قليّل؟ لازم أبني لكده، فعشان كده ده تفكيري إن أنا بابني لقُدّام، بابني إن أنا بَدَل ما أنا أتعب عش آه، عشان بَدَل ما باخد خَمَس آلاف دلوقت
أيوه. حلو. جميل، جميل. يعني لا زلت ماشي في الفكرة الأولى اللي أنت اتكلّمت فيها إن أنا برضه حتى الثروة اللي معايا الكبيرة ديَّة، بتقول لنفْسك كده الث الثروة دي ممكن أستثمرها تاني آه، أستثمر فيها تاني إمم.
طبعًا. بس بس لأ أ لمّا تيجي لي بالضبط. لمّا تيجي لي برضه يعني ما أنا مش هافضَل قاعد مرتاح، ما أنا برضه باتعب، بس التعب هيكون بَدَل ما أنا ما باتعبش خالص، لأ، هيبقى تَعَبْ قليّل وهاخد نفْس المقابل بالضبط، فهي الفكرة هنا.
آه. بصراحة كلامك جميل خالص، ومفيد وفيه تجربة حلوة فيها فيها نوع من أنواع الاستثمار والإقتصاد، وإن أنت إزاي حقَّقت لنفْسك فلوس وأنت حتى شاب وبتحاول تستثمر الفلوس اللي جَت لك إن هي تجيب فلوس تانية، تجربة ممتعة وكلام مفيد، أشورك شكرًا جزيلًا.
إمم، إمم. لا، لا على إيه، أنا باشكرك أكتر.

فالمهم إيه، فالمهم يعني ده كانت الفترة الأولى اللي أنا مرّيت بيها وندمت بقى بعدها، ندمت إن أنا م آه.
إن أنت جات لك فلوس ففضّلت بدل ما مثلًا تحطّها في حاجة مفيدة من وجهة نظرك يعني، فأنت حطّيتها في تليفون ولاب توب وكان حتى الغرض من الآلات دِيّة هي المُتعة والترفيه، بس مش الفكرة إن أنت ممكن تجيب فلوس بال من الحاجات دي. مفهوم، مفهوم. اهم.
بالضبط. بالضبط، حتى حتى كنت باقول لوالدتي باقول لها: "يعني حتى كنت مثلًا جهّزت الشَقّة بتاعتي وإيه، وأجّرناها والّا عملنا فيها حاجة لفترة معيّنة إحنا كنّا استفدنا برضه من الفلوس اللي هي هتيجي من الإيجار." الإيجار دلوقتي سعره غالي، مثلًا لو أجّرتها ب3، 4000، 5000 جنيه مثلًا في الشهر، يعني في خلال مثلًا الفلوس اللي أنا جبتها هتجبها لي هتجيب لي الفلوس اللي أنا صرفتها دي في خلال سنتين هت تكون جابت لي المبلغ اللي أنا صرفته كلّه ده.
أيوه. تمام، تمام، مفهوم. إمم. حلو. حلو. فكر فكر استثماري واقتصادي كويس، إن أنت تأجّر شَقتَك بحيث إن هي تجيب لك فلوس، ممكن تعمل بيها حاجة أو كده، د جميل. اهم.
بالضبط. بالضبط، فدي كانت الفترة الأولى بقى، جات الفترة التانية عليّا بقى اللي هو إيه، أنا عملت العكس بقى خلاص تمامًا، جمّعت برضه قرشين آه، جمّعت برضه قرشين وإن أنا إيه، يعني عملت كذا حاجة برضه صراحةً، آآ حطّيت حطّيت فلوس في مُعظم يعني حطّيت جزء في البنك بحيث إن هو برضه يعني بيجيب لي عوائِد استثمارية برضه ما فيهاش مشكلة.
إيه هو بقى العكس؟ إمم. إمم، يركّز في الحاجة دي، إمم. حلو، ماشي، تمام.
وفي نَفْس الوقت برضه جبت الجزء التاني حطّيته في إن أنا إيه، حطّيته في الشَقّة بتاعتي، إن أنا أجهّزها وأخلّصها وبرضه إيه، ممكن أروح أقسّطها، هي كده، كده ممكن أروح عشان أأجّرها.
اتعلّمت بقى إن كده من كلامك كده أنت بقى ي اتعلّمت إن الفلوس تنحط ف تقريبًا في مكانها، آآ صح كده؟
إمم. آآ تتحط في مكان يجيب فلوس، يعني ما تتحطّش ما تتحطّش آه.
آه، يعني بدأت فكرة إن أنت تستغل فلوسك، بحيث إن أنت تستثمرها مش مُجرّد بس تصرفها، طَب القناعة دي جات لك بقى منين، يعني ال ال ال ال الفكرة اللي اللي نوّرت في ذِهنك دِيّة وقالت لك، إن الفلوس بتاعتك دي تنحط في مثلًا في سب الشَقّة في ال في كذا في استثمار، آآ آآ جات منين بقى دي؟
آه. هاقول لك. أيوه، أيوه. بكل بساطة اللي قعدت فكّرت فيه وقعدت حسبته، قُلت لنَفْسي كلمتين حلوين، هل الوضع الاقتصادي اللي إحنا فيه ده هيفضل زي ما هو لأ، بيتغيّر كل يوم، فأنا مثلًا جمّعت لي عَشَر آلاف، ال10000 قيمتهم دلوقتي 10000، كمان سَنة قيمة ال10000 ممكن تبقى 1000 مش 10000، فأنا ليه بقى أجمّد ال10000 ويفضلوا معايا يا إمّا أصرفهم، يا إمّا إنّهم يتجمّدوا ويفضلوا موجودين، طَب ما هم قيمتهم هتقِل بعد كده، فليه بقى؟ آخُدهم أشغلهم، يبقى أنا آخُدهم أش
إمم. تمام. أيوه. تمام. أيوه. فكرة روعة، فكرة روعة تمام، تفكير رائع وتفكير إيجابي، ممتاز، إمم.